Bạn ơi, mình cũng chia sẻ thật với bạn á, nói chung là trước giờ ấy thì mình cũng rất là bận rộn đến công việc, thế nên là nhiều khi lúc nào mình đi làm thì mình cũng mặc trang phục nó rất là, gọi là, nghiêm chỉnh, nó lịch sự thôi, kiểu áo sơ mi, quần âu. Đấy, thế nên là nhiều khi là những cái bộ trang phục hàng ngày của mình ấy, nó thường nó rất là lặp đi lặp lại. Và tại vì bây giờ mình quen với cái thói quen là ăn mặc công sở như thế rồi, thế nên là bây giờ nhiều lúc á, có những cái dịp mình muốn đi chơi này, mình đi dạo hàng ngày các thứ thôi, mình không biết mặc cái gì luôn ấy bạn. Tại vì trước giờ á, thì gọi là đi v công sở, thì cứ nhặt đồ lên mà mặc thôi. Bây giờ gọi là đi chơi á, ăn mặc như thế thì nó cũng rất là kỳ cục, đúng không? Mình cũng muốn ăn mặc một cái gì đấy nó sành điệu, nó trẻ trung một chút. Nhưng mà tại vì á, trước giờ mình cũng chưa bao giờ quen với cái việc làm điều đấy. Thế nên bây giờ nó cũng là một cái điều gì đấy rất là khó khăn. Và thật sự á, mình cũng chưa biết làm sao để có thể mà lựa chọn những cái món đồ nó phù hợp, phối đồ sao cho nó đẹp ấy bạn.
Ừm. À. Ừ. Ừm. Ờ, công nhận nha, với cái việc phối đồ thì khá là nhức đầu ấy. Đôi khi thì đối với những người, kiểu, có nhiều đồ quá còn nghĩ không có gì để mặc, tại vì là không biết phối. Mình rất là hiểu cái cảm giác đó. Và đôi khi á, kiểu, khi mà mặc, kiểu, một màu quá, ờ, lâu quá, thì tất nhiên là sẽ có cảm giác giống như bạn là, kiểu, không có ý tưởng để phối đồ cũng như là, ờ, không có đủ cái ý tưởng ấy, ừm, để mà thay đổi cái phong cách bản thân chẳng hạn phù hợp với những cái dịp cụ thể như là đi chơi hoặc đi hẹn hò đấy. Mình rất là hiểu cái điều đó, mình cũng muốn sẽ đưa ra lời khuyên giúp bạn ấy. Mà mình, ờ, cần phải làm rõ hơn một chút về những cái vấn đề mà bạn gặp phải nhá. Như là cái phong cách của bạn ấy, bạn thích gọi là năng động, đơn giản, nữ tính hay là, ờ, cá tính một chút?
<laughs> Đúng rồi nè. Ừm. À, cái phong cách của mình đi, thì mình nghĩ là mình sẽ thích những cái món đồ ấy, nó kiểu nó lịch sự, nó thanh lịch một chút. Đối với mình thì mình cũng không có việc ngại là cái đồ có quá nhiều màu sắc đi. Nhưng mà trước giờ á, hầu hết thì mình cũng quen với cái việc là màu sắc nó hơi trầm một chút, những cái hoa văn nó, gọi là, nó trơn hoặc là có chấm bi, kẻ sọc thôi. Chứ còn những cái gì mà nó hơi lố, nó hơi màu mè quá ấy, thì nó sẽ không phải là gu của mình bạn ạ.
Ừm. À, thực ra thì bạn khá là đơn giản, đúng hông? Với những cái gu mà bạn vừa mới miêu tả thì không quá màu mè, nó chỉ, gọi là, ờ, tối giản nhất có thể thôi. Bên cạnh đó thì mình cũng muốn tìm về, ờ, cái vóc dáng này hoặc là cái tông da của bạn ấy. Thực sự thì, ờ, thường thường ấy, ừm, cái tông da cũng như là cái vóc dáng của bạn thì nó phù hợp với những cái loại trang phục nào? Mình cũng rất là muốn biết.
Đúng đó. À, cái tông da của mình ấy thì nó cũng khá là sáng, tất nhiên là mình thấy là hầu như là mình mặc màu gì thì nó cũng ổn thôi. Trừ những cái màu nó quá chói như màu kiểu neon các thứ ấy, thì là mình né vội, mình không có mặc được đâu. Còn cái vóc dáng của mình ấy, thì nó cũng ở dạng trung bình thôi, cũng không quá béo, quá quá gầy bạn ạ. Nói chung là mình thấy là mình chọn đồ thì cũng không phải là việc gì đấy nó quá là khó khăn đâu.
Ờ. Ừm. Ờ. Ừm, công nhận nha. Nếu mà có cái da sáng thì quả là một lợi thế, kiểu, mặc gì cũng sẽ hợp. Bên cạnh đó thì, ờ, với cái vóc dáng người của bạn thì sao? Ờ, nó nhỏ nhắn hay là đôi khi sẽ cao lớn hơn một chút?
Ừm. À, mình thì cũng, kiểu, trung bình thôi, mình thì cũng 1,6 mét, nói chung là người thì nó cũng vào tạng giữa giữa ấy. Thông thường là mình sẽ mặc, kiểu, kích cỡ, kiểu, gọi là, kích cỡ size M thôi, nó sẽ ở giữa giữa tầm trung như thế. Thế nên là nhiều khi là mình muốn mua đồ ấy, thì nó cũng không có quá khó để mình tìm được những cái món đồ nó phù hợp với kích thước của mình á.
Ừm. Ờ. Ờ, cũng rất là tiện ha. Mà nhá, cảm giác như kiểu là, ờ, bạn có thể, ờ, dễ dàng mà chọn lựa đồ mặc cũng như là bên cạnh đó thì vóc dáng của bạn cũng khá là ổn rồi đấy. Ừm, bên cạnh đó thì, ừm, trong tủ đồ kiện hiện tại của bạn nha, có những cái món đồ cơ bản nào? Thường thường bạn sẽ mua áo phông này, quần jeans hay là quần vải? Hay là những chiếc áo sơ mi hay là có cái chân váy ngắn nào không?
Ừm, nói thật với bạn á, là mình thấy cái tủ đồ của mình ấy, nó cũng hơi đơn điệu một chút tại vì phần lớn á, những cái món đồ mà mình mua chủ yếu là sẽ dành cho công việc thôi. Thế nên là nó có rất nhiều những cái loại áo sơ mi, những cái loại quần âu khác nhau. Nhưng mà ngoài ra thì mình cũng có một số cái quần bò này, một số những cái loại chân váy. Nhưng mà mình tại vì mình đi xe ấy, thế nên là mình cũng không có tiện mặc chân váy ngắn lắm. Nên là hầu hết nó là những cái loại dài quá gối thôi, bạn ạ.
Ừm. Ờ. Đúng ha. Ừm, vậy thì, à, khi mà bạn mặc đi làm như vậy, thường thường là sẽ thiên về những cái món đồ nó nó lịch sự này, kín đáo này. Bên cạnh đó, khi mà, gọi là, bạn chọn đồ đi ha, bạn thường sẽ là mua đồ ở đâu chẳng hạn, về, à, mua đồ ở trên, a, các trang thương mại điện tử này, hoặc là bạn ra chợ mua hay là ra shop mua?
Ừm. À, hầu hết á, là mình sẽ ngồi xem ở trên mạng các thứ trước, mình sẽ hay lướt mua ở trên những cái sàn thương mại điện tử hơn, tại vì giá rẻ này xong lại còn được miễn phí giao hàng nữa ấy bạn. Thỉnh thoảng thì mình cũng có ra những cái cửa hàng trực tiếp đấy, nhưng mà nó ở trong một cái tần suất ít hơn và chủ yếu á, mình sẽ hay ra những cái cửa hàng như là, kiểu, Uniqlo này hoặc là Muji á. Tại vì cái phong cách của mình ấy, thì nó cũng rất là đơn giản với cả lịch sự thôi. Thế nên là mình thấy hai cái cửa hàng đấy nó cũng đang đáp ứng khá là tốt những cái nhu cầu hàng ngày của mình này.
Ừm. Đúng rồi, quá hời! Ừm. Ừm ha. Thì, ờ, bên cạnh đó mình cũng muốn tìm hiểu thêm nhá, rằng là khi mà bạn lựa chọn đồ đi ha, thì cái tiêu chí của bạn nó thiên về cái việc, ờ, thoải mái này, dễ chịu, hay là bạn muốn rằng là nó đẹp hơn?
Ừm. Mình thì chắc là sẽ ưu tiên cái tiêu chí liên quan đến, kiểu, thoải mái và dễ chịu hơn đi. Tại vì nói thật với bạn á, mình cũng rất là thích những cái món đồ đẹp đi. Nhiều khi là mình nhìn thấy bạn bè mình á, những cái người đồng nghiệp của mình, họ ăn mặc những cái bộ nó rất là thời trang sành điệu, mình cũng thích lắm chứ. Nhưng mà đấy, nói chung là mình thấy là đẹp ấy, nó không đi đôi với, gọi là kiểu, tiện dụng với cả thoải mái. Nhiều khi á, có những cái bộ nó, kiểu, nó đẹp nhưng mà nó hơi bó sát quá, mình mặc cả ngày như thế thì mình cũng thấy khó chịu. Đấy, thế nên là đối với mình đi, thì mình vẫn ưu tiên cái sự thoải mái là hàng đầu bạn ạ.
Ừm. Ờ. Đấy! Đúng rồi. Đúng rồi đó. Ừm. Ừm, công nhận nha, về cách chọn đồ của bạn cũng khá là sáng suốt. Khi mà bạn mua đồ thì cũng mua ở những cái, a, trang thương mại điện tử thì nó sẽ giá thành rẻ hơn này. Và nếu mà giá thành rẻ ấy thì mình muốn hỏi thêm một chút về cái, ờ, ngân sách của bạn ấy. Thì bình thường cái ngân sách trung bình mà bạn chi tiêu cho việc mua quần áo ấy, có nhiều không?
Ừm. Ừm, nên là hiện tại ấy, thì mình cũng không có một cái ngân sách cụ thể nào lắm cho cái việc, gọi là, mua quần áo đi. Nói chung là mình cũng đi làm rồi mà, mình cũng có những cái khoản lương hoặc tiền tiết kiệm ấy. Thế nên là đối với mình thì ngân sách nó cũng không có là quá là một vấn đề lớn. Nói chung là mình cũng rất là mong muốn, nếu mà gọi là tầm khoảng từ 3.000.000-5.000.000 ấy thì mình hoàn toàn có thể bỏ ra để, gọi là, mua sắm quần áo được này.
Ừm. Ờ, ổn. Ừm. Mà mình thấy nha, có vẻ bạn khá là thoải mái và có những cái nền tảng, ờ, nhất định về cái việc lựa chọn quần áo, nó dễ dàng thôi. Mà mình nghĩ rằng khi mà mình đưa ra lời khuyên thì, ờ, cũng sẽ giúp ích bạn được nhiều và mình cũng mong rằng là bạn có thể thực hiện. Chẳng hạn như là đầu tiên này, mình muốn bạn sẽ, ơ, tạo những cái công thức phối đồ đơn giản từ những cái món cơ bản mà bạn đang có trong tủ đồ hiện tại, phải tận dụng những cái đang có trước nha. Ấy, khi mà, ờ, tận dụng thì à, ví dụ như đi chơi đi, đấy, bạn sẽ mix một cái áo sơ mi của bạn, nó hơi có điểm nhấn chẳng hạn, những cái sơ mi nó tay bồng một chút đi, hoặc là sơ mi mà có, kiểu, ờ, cổ bèo bèo hoặc là có một vài cái điểm nhấn, cái nơ hoặc là cái tag nào đó, ấy, dính ở cổ, ờ, với một chiếc chân váy, ừ, chân váy dài đi, mặc chân váy dài hẳn cho nó thanh lịch vừa kín đáo, đúng hông? Chân váy dài thì đi xe máy sẽ không bị tốc lên này, nó rất là tiện như thế. Bên cạnh đó thì bạn có thể lưu ý đến những cái công thức phối đồ, ví dụ về màu sắc, màu trắng, màu đen hoặc là màu be, màu trắng. Đấy. Nó sẽ là những gam màu mà, kiểu, dễ kết hợp với nhau. Bạn cần để ý rằng là cái nào có thể dễ kết hợp khi mà mở tủ đồ ra thì có thể nhìn ra luôn, và để lấy ra luôn, ờ, đỡ mất thời gian, kiểu, thử đi thử lại nha.
Ừm, mình nghe đây. À. Hợp lý này. Hừm, được này. Ừm, được đấy. Ừm, mình rất là thích những cái ý tưởng của bạn luôn ấy. Nói chung là tính mình á, mặc dù là mình cũng có tiền đi, nhưng mà mình cũng rất là muốn tận dụng với cả tiết kiệm một chút. Thì bây giờ như bạn nói á, mình cũng có rất là nhiều những cái áo sơ mi nó kiểu tay bổng, nó hơi cách điệu một chút. Thông thường á, mình cứ toàn hay, gọi là, phối với quần âu để đi làm thôi, nhưng mà bây giờ nghe bạn nói xong á, mình hoàn toàn là có những cái chân váy bò này, những cái chân dài hơn á. Mình phối như thế thì trông nó cũng, gọi là, vừa trẻ trung đi, mà nó cũng không có bị quá là công sở này. Với cả thêm vào đấy á, bạn cũng chỉ cho mình một số những cái công thức phối màu khá là hay. Bây giờ nhiều khi á, mình cũng không phải nghĩ xem là cái màu nào đi với nhau nó hợp với nhau nữa. Bây giờ mình có hết những cái bảng màu như thế rồi ấy, thế cái việc, gọi là, lựa chọn phối đồ á, nó cũng trở nên đơn giản hơn rất là nhiều này.
Ừm. Đúng r Ừm. Ừm, chính xác rồi đấy. Mà nhá, khi mà nhắc đến cái ý tưởng phối đồ ấy, mình nghĩ rằng là nền tảng mạng xã hội là một trong những cái rất là tốt để mà bạn tham khảo những cái ý tưởng. Ấy, khi mà, gọi là, bạn lên lướt trên mạng xã hội nha, người ta có những cái công thức phối đồ khác nhau. Bên cạnh đó thì có khi người ta sẽ bán cái sản phẩm đó luôn, mua thì rất là tiện, mà nhá bạn nên cân nhắc khi mà mua nha. Đôi khi thì, kiểu, hình ảnh một đằng xong rồi nhận hàng về một nẻo nên là hãy chọn những cái shop mà nó uy tín một chút này, giá thành nó cao cao một chút. Đôi khi thì cái câu "tiền nào của đấy" nó không sai đâu nhá.
Ừ nhỉ. À, ra vậy. Ừ, cái đấy cũng công nhận với bạn luôn, đúng như bạn nói á. Mình cũng là một cái đứa dùng mạng xã hội rất là nhiều ấy, thế mà mình lại chưa bao giờ nghĩ đến chuyện, gọi là, tham khảo những cái ý tưởng của người đi trước như thế đi. Nghĩa là nhiều khi á, gọi là, bây giờ bảo mình lựa từng món một mình phối vào với nhau, thì nó rất là phức tạp. Bây giờ mình nhìn lên trên mạng á, họ đang có những kiểu phối gì, nó sành điệu, nó hợp mốt một chút, mình hoàn toàn có thể là tham khảo này, và tiện á thì mình cũng có thể mua luôn. Nhưng mà đúng như là bạn nói á, là mình cũng phải cẩn thận một chút. Tại vì bây giờ, gọi là, lừa đảo, với cả cái kiểu quảng cáo sai sự thật ấy, nó cũng rất là nhan nhản ra, mình cũng phải xem thật kỹ trước khi, gọi là, mua này.
Ừm. Ừm. Đúng. Rồi, chuẩn luôn. Ừm, mà nhá, khi mà đã có những cái ý tưởng như thế rồi thì mình nghĩ rằng là bạn nên sắp xếp những cái món đồ đó theo những cái set nhất định chẳng hạn. Ờ, bạn nghĩ cái áo này với cái váy này mặc hợp này thì hãy móc nó cùng nhau. Đấy, móc nó cùng nhau và cho một góc góc tủ, kiểu, chia thành bộ ấy. Để mà khi mở tủ ra là thấy có sẵn cái set đồ mà mình tự phối rồi thì sẽ không cần phải mất thời gian, kiểu, tìm kiếm hoặc là để thử đi thử lại nữa. Và nhá, bạn có thể, gọi là, sắp xếp sẵn ra như thế để mà, kiểu, ví dụ ngày mai đi làm, đúng không? Ấy, xếp nó vào cùng một cái, à, một chiếc áo này, một cái quần tây xếp vào với nhau. Đấy. Hôm sau cũng như thế, kiểu, sắp xếp sẵn ra như thế, kiểu, mở tủ ra hoặc là chia theo ngày thứ Hai mặc cái này, thứ Ba đang mặc cái này, thứ Tư mặc cái này. Bạn có thể dành thời gian của ngày nghỉ ấy, đấy, để nghĩ ra là cách sắp xếp quần áo theo 1 tuần, để, kiểu, mỗi sáng thức dậy không phải nghĩ ngợi gì nữa, mở tủ ra là mặc, mở tủ ra là mặc, rất là tiện, nha.
Nghe rất là được đấy. Ừm nhỉ. Tiện ha! Mình thấy cách này rất là được luôn ấy, vừa tiết kiệm thời gian này, với cả công sức á. Nhiều khi đúng như bạn nói luôn ấy, có một số cái hồi mình đi làm á, mình thức dậy trễ hơn một chút thôi, xong rồi tự dưng lại phải nghĩ xem hôm nay mặc cái gì á, nó là một cái điều rất là phức tạp và, gọi là, tốn thời gian. Bây giờ như bạn nói, mình sẽ chuẩn bị trước này, mình, gọi là, móc theo một cái bộ như thế đi. Và sáng sớm ra hạ, mình cũng chả phải nghĩ nhiều, cứ lấy sẵn luôn những cái bộ mà mình đã lên kế hoạch, mình chuẩn bị trước. Thế là coi như là vừa có đồ đẹp này, cũng vừa không có tớ mất thời gian luôn. Quá là hay đấy bạn ạ.
Ừm đấy. Đúng rồi. Ừm. Mà nhá, bên cạnh đó thì khi mà bạn đi mua sắm ấy, ngoài cái việc là mua online ra, bạn đi mua trực tiếp ở tại cửa hàng ấy, thì bạn có thể nhờ nhân viên là tư vấn. Tại vì họ có những cái kiến thức cũng như là được đào tạo về cái việc là tư vấn rồi. Đấy, thì, ờ, họ phối cho bạn như thế nào á, bạn có thể mặc theo họ ừm, họ họ cái ý kiến của họ. Ấy, để thử xem là nếu nó thực sự hợp thì bạn hẵng mua. Bạn nên lựa chọn kỹ một chút về chất vải. Tại vì mình nghĩ khi mà bạn nói, ờ, quan trọng về cái sự thoải mái, bạn nên mặc thử và cảm thấy rằng là những cái áo sơ mi nó thoáng mát hoặc là những chiếc quần mà nó co giãn ấy, sẽ tốt hơn. Đôi khi thì mặc đồ bó nha, ừ, trông có vẻ rất đẹp, tôn dáng ấy, nhưng mà ngồi xuống các kiểu nó rất là khó chịu. Cho nên là khi mà lựa chọn sự thoải mái thì bạn cần để ý khi chọn đồ nha. Chọn đồ trực tiếp phải cầm vào chất vải như thế nào, mặc lên xem, à, nó thoáng mát như thế nào, thử đứng lên ngồi xuống xem nó có co giãn hay không. Và nhá, khi mà mua đồ thì mình nghĩ rằng là để có điểm nhấn hơn một chút, bạn nên để tâm đến cái việc là mua những cái phụ kiện. Chẳng hạn như là túi xách này. Ấy, bông tai này, rồi là vòng cổ này. Đấy, có thể mua những cái đó để phối. Tuy rằng nó nhỏ bé như thế thôi, nó thay đổi rất là nhiều về cái, gọi là, cái phong cách cũng như là cái bộ quần áo đó luôn. Đặc biệt là về túi xách nhá, có thể thay đổi kiểu túi mà, kiểu, năng động, cá tính một chút thì có thể khiến cho set đồ của bạn nó hơi cá tính. Còn cái túi nó thanh lịch, ờ, túi trắng nè, ấy. Rồi là cái form nó vuông vắn đi, trông nó sang hẳn luôn. Nó khác nhiều so với cái bộ trang phục của bạn, kiểu, đi làm thường ngày lắm đấy.
Ừm, ý tưởng hay đấy. Ừm, công nhận nha. Ừ ha. Mình hiểu nè. Ồ, toàn là những cái ý tưởng rất là hay luôn ấy, đúng như bạn nói luôn. Nhiều khi là mình cứ hay mua hàng trực tuyến á, xong rồi lúc về nhà ấy, cái chất ấy nó dùng nó cũng không có thích đâu. Bây giờ là chắc mình cũng đôi khi á, lúc nào mà mình rảnh đi, mình cũng đi ra một số cái cửa hàng mình mua trực tiếp vậy. Tại vì đúng như bạn nói luôn. Những cái món đồ như kiểu quần áo á, có khi là phải chạm tận tay, mắt tận thấy ấy, thì mình biết là cái chất liệu nó như thế nào. Với cả bên cạnh đó á, nhiều khi là mình thấy mặc đi mặc lại một bộ đồ ấy, thì nó cũng rất là chán. Nhưng mà bạn cho mình một cái ý tưởng rất là hay. Bây giờ mình phối thêm những cái món phụ kiện với cả những cái món trang sức khác á, thế là cái cả cái bộ, gọi là, trang phục của mình đi, nó vừa có điểm nhấn này, mà nó còn không bị, gọi là, trùng lặp đi trùng lặp lại á. Mình thấy những cái ý tưởng này nó rất là tuyệt vời đấy ha. Cảm ơn bạn thật là nhiều về những cái lời khuyên hữu ích này nhá. Mình sẽ cố gắng thử và, gọi là, áp dụng vào cuộc sống hàng ngày của mình nè.
Ừm. Đấy. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Mình cũng rất vui khi mà đã được giúp bạn. Ừm. Chào.